آآ، آآ هو أي حد من برّه هيقول لك كمهندس أنت هتستفاد بيّا في إيه؟ لكن أنا باقول لِك على المستوى الشخصي هتزوِّد ثقتي في نفسي، هتزوِّد ثقة ال العُملا فيَا، هتزوِّد ثقة أي interview هادخُل فيه. أنا داخل لكم دلوقتي راجل مهندس جاهز إنه يدير ع أي مشروع عندكم أيًا كان إيه هو.
آه. فأنت بتشوف إن ده آآ بيفتح لك فرص شغل وإن هي في الآخر هي ده أنت شخصية طموحة برضه. يعني واضح من كلامك إن أنت شخصية طموحة وشخصية مُلهمة وعندك خطوات واضحة وراسم خطط، يعني واضح كمان إنّها طويلة الأمد مش مش قصيرة خالص.
إمم. ده اللي باحاول أعمله ده اللي باحاول أعمله ده اللي باحاول أعمله مش أكتر. وطبعًا ده كُلّه بيحصل بتوفيق ربنا. بس بجد نصيحتي أ لأي حد إن هو عايز يتعلّم أ يعتمد على التعليم الأكاديمي بس بلاش، اتعلّم التعليم الأكاديمي وخُد الشهادة لإن الشهادة مهمة جدًا بس جنب التعليم الأكاديمي لازم تاخد بالك من ال من الحصص ب من من ال من أي كورس أنت بتاخده وتحُط له حصص معيّنة تاخدها مثلًا في اليوم حتّى مثلًا، مثلًا لو أنت مش شاطر في الإنجليزي لازم تبقى شاطر في الإنجليزي وتاخد كل يوم من 10 ل15 دقيقة إنجليزي. لو أنت ال الوضع عندك بالظ بالضبط. مهمة جدًا فوق ما تتخيّلي.
برافو عليك. أكيد. آه. اللغة مهمة في التواصل عمومًا، يعني إن أنت تعرف تعبَّر عن نفْسك آه. أنت كمان حاطط كمان أنت أنت يعني كلامك إن أنت كمان حاطط خطة للدراسة، اللي هو أنت على الأقل بتلتزم بعدد ساعات معيّنة مذاكرة في اليوم، الأول قُلت ساعتين في وبعد كده الساعتين دول واضح إن أنت كمان بتقذّم بتقسّمهم لأكتر من مهارة، سواء كانت إنجليزي أو مهارة تانية حابب إن أنت تشتغل عليها. بصراحة يعني ال الكلام معاك كان مُمتع جدًا وأنا انبسطت جدًا إن في شخصية مُلهمة زيّك كده وعارفة هي عايزة فين، وفعلًا أنت أثريت معلوماتي في الجزء الخاص إن ال إزاي التعليم والشغف أ تجاه تعلُّم حاجة معيّنة أ تكون دايمًا بتخدم ال التعليم الأكاديمي بتاع الشخص يعني. شكرًا ليك.
بالضبط، مهمة جدًا. إمم، إمم. بالضبط. إمم. أ أنا اللي باشكُرِك جدًا بع ب حقيقي على كل أسئلتِك وكل تطلُّعاتِك اللي أنتِ خلّتيني أتكلّم عنّها، آآ ومُرَحّب بيكِ طبعًا في أي وقت أهلًا بيكِ.